ค่ะ คือวันนี้มีเรื่องอยากจะมาบ่น แล้วก็ระบายด้วยอะค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณพอจะมีคำแนะนำดี ๆ ก็บอกได้เลยนะคะ คืออยากจะขอเกริ่นก่อนว่า คือช่วงนี้ก็จะมีงาน อ่า รวมตัวกับเพื่อน ๆ บ่อยหน่อย แบบพวกกินข้าว อะไรแบบเนี้ยค่ะ แต่ก็คือ กลุ่มของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรวมตัวกันหลายคน แล้วก็คือพอใกล้ ๆ อย่างเงี้ยค่ะ บางคนก็แบบ เฮ้ย ติดงาน ติดนู่น ติดนี่ งานเข้า อะไรแบบเนี้ยค่ะ มันก็เลยทำให้นัดที่เราเคยนัดกันเนี่ย ยกเลิกกันบ่อยเป็นประจำแบบนี้เลยค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ย นี่มันก็ปลายปีแล้วนะเอาจริง คือก็พยายามนัดกันมาตั้งแต่ต้นปีอะค่ะ จนแบบปลายปีแล้ว มันก็ยังนัดกันไม่ได้เลย เพราะแบบคือคนมันก็ว่างไม่ตรงกัน อะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วยิ่งพอแบบใกล้ ๆ วัน อย่างเงี้ยค่ะ ไอ้คนนี้ก็ต้องไปต่างประเทศ ไอ้คนนี้ก็ติดประชุม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยแบบ เฮ้ย แล้วเมื่อไหร่เราจะได้เจอกัน แบบเนี้ยค่ะ ก็เลยรู้สึกแบบเบื่อหน่ายอะค่ะ แล้วจะเจอกันไหมเนี่ย เพื่อนเนี่ย หรือว่ายังไงดีอะคะ? แล้วจะจัดการยังไงกับมันดีอะคะ?
ครับ อืม อืม อืม อา ครับ อืม ครับผม ครับ อืม อืม อืม อันนี้เดี๋ยวผมต้องถามคำถามสำคัญเลยเนาะ อันนี้คือวัยทำงานกันใช่ไหมครับผม?
ได้ค่ะ ใช่ค่ะ วัยทำงานค่ะ
อืม แล้วก็สนิทกันทุกคนเลยใช่ไหมครับ? แอร์ group นี้ หรือว่า อืม
ใช่ค่ะ เป็นเพื่อนสมัยมัธยมเลยค่ะ ก็คือคบกันมา โอ้โฮ นานมากเป็นสิบ ๆ ปีแล้วล่ะค่ะ แล้วก็คิดว่า แต่ด้วยความที่ เอ่อ สนิทกันมากแบบเนี้ยละค่ะ เวลาที่มันยกเลิกเนี่ย มันก็แบบแคน แคนเซิลกันกะทันหันแบบ โอ้โฮ เรานี่แทบจะโทรไปบอกร้านแทบไม่ทัน ฮ วันนี้ที่ ล วันนี้ห้องที่จองไว้แคนเซิลนะคะเพื่อนมาไม่ได้ อย่างแบบ เอ่อ จองคาราโอเกะไว้ค่ะ 10 ที่ แล้วแบบ โอ้โฮ ไอ้คนนี้ก็ติดงาน คนนี้ก็มีบินกะทันหัน ไอ้คนนี้ก็ต้องไปประชุม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มาได้กันจริง ๆ 4 คน คือนั่งมองหน้ากันเหงาเลยค่ะ
อืม ครับ <chuckles> ครับ อืม อืม อื้อฮือ ครับ <laughs> เออ อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เนาะ ใช่ อืม อันนี้ <chuckles> อันนี้คืออยู่ใกล้กันหรือเปล่าครับ? อย่างน้อยตามปกติเนาะ คือแบบอยู่จังหวัดเดียวกันหรือเปล่า หรือว่าแบบอยู่คนละเมืองด้วยอะไรด้วยอะครับผม?
เออ มันชอบเป็นแบบเนี้ย ใช่ค่ะ ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีอะค่ะ ค่ะ ก็อยู่กรุงเทพเหมือนกันเนี่ยแหละค่ะ แต่ว่าไอ้คนที่อยู่กรุงเทพเหมือนกันเนี่ยเจอกันยากมาก คนที่อยู่ดูไบเนี่ยยังบินมาบ่อยกว่า บ่อย บินมาเจอบ่อยกว่าเลยค่ะ นี่ก็งงมาก คือมัน มันนัดยากอะไรขนาดนั้น ค่ะ พอจะมีคำแนะนำไหมคะ?
อา <chuckles> อือ อืม ครับผม อืม ได้ครับ เดี๋ยว คือคำแนะนำอะมีให้แน่นอนเนาะ แต่ว่าเดี๋ยวผมคงอาจจะต้องถามเพิ่มเติมอีก เพราะว่าแบบ เท่าที่ผมดูเนี่ย คือเราต้องไปจัดการที่ว่า รากของปัญหาเนาะ ซึ่งเดี๋ยวผมคงต้อง คงต้องถามคำถามเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งเนาะ คือเวลายกเลิกกันนี้ ส่วนใหญ่ก็คือแบบเลิกกะทันหันด้วยใช่ไหมครับ? ไม่ใช่แบบ เออ นัด ไว้ แล้วก็เลิก นัดไว้แล้วก็เลิก? อืม
ได้เลยค่ะ เออ ค่ะ อืม ได้ค่ะ ใช่ค่ะ ยกเลิกกะทันหัน ใช่ค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดว่า คือมัน ใน คือในแชทอะค่ะ มันก็จะมีกลุ่ม แชทกลุ่มใหญ่ ใช่ไหมคะ? เวลาที่คนหนึ่งยกเลิกเนี่ย มันก็เหมือนจะเป็นโรคติดต่อเลยค่ะ ก็แบบ อะ คนนี้ไม่ไป อะ แก งั้นฉันไม่ไปแล้วกัน อะไรอย่างเงี้ย คือเหมือนเขาก็แบบอยากจะมาเจอพร้อมกันทีเดียว แบบ ไม่ได้แบบนัดกันหลายรอบ อะไรแบบเนี้ยค่ะ พอคนนี้ไม่ไปคนนั้นไม่ว่าง เขาก็เลยแบบ เออ ถ้างั้นฉันไม่ไป อ่า แล้ว แล้วคนที่จองสถานที่อะ ยังไง? ก็คือฉัน มีฉันไปคนเดียว ฮัลโหล อะไร อย่าง เงี้ยค่ะ
ครับผม อืม ครับผม <laughs> อืม ครับ อืม ๆ อันนี้คือแบบเรื่อง ใช้คำว่าเรื่องที่ เป็นปัญหา โดย เฉพาะ กับคนในกรุงเทพเลยเนาะ คือมันเป็น อะ งานก็เยอะ รถก็ติด อะไรก็หลายอย่าง อันนี้ผมว่าเนาะ การที่จะทำ การที่จะนัดคนให้พร้อมกันเนี่ย คือมันต้องทำให้เหมือนกับว่า ตารางทุกคนว่างจริง ๆ ซึ่งโอกาสอย่างเงี้ยมาน้อย แล้วก็โอกาสอย่างงี้ที่จะ ว่าง จริง ๆ ก็อาจจะเป็นช่วงปีใหม่ อะไรอย่างงี้เนาะ คือแบบผมไม่แน่ใจว่า ปกติพวกคุณแบบ อะ ปกติจะนัดนอก แบบนอกช่วงเวลา เฉพาะนอกช่วงเวลาเทศกาลไหม? หรือว่า ถ้าช่วงเวลาเทศกาลก็พร้อมที่จะมาด้วยกันอยู่อะ ครับผม หรือว่าแบบบางคนเขาก็ให้ความสำคัญกับครอบครัวเนาะ เออ เลยไม่แน่ใจว่า มี พวกคุณ กลุ่มพวกคุณเนี่ย คือแบบ เออ พร้อมที่จะมารวมตัวกันวันแบบ วันหยุดไหม หรือว่าเทศกาลไหมอะครับ?
อา ใช่ค่ะ อืม ใช่ค่ะ ค่ะ อืม น้อยมาก อา ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ พวกเราก็พร้อมนะคะ แต่ยิ่งเวลาที่แบบนัดนานขนาดแบบ นัดล่วงหน้าหลายเดือน อย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอใกล้ ๆ เข้ามา ไอ้นี่ลูกป่วย คือมัน ก็ มันก็จะมีงานอะไร หรือแบบ พิเศษขึ้นมา ทำให้แบบ มาไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือ ว่าแบบอยู่ดี ๆ ก็คือแบบ เฮ้ย แกลูกฉันไปติด เอ่อ Flu A มา ฉันก็กลัวว่า ฉันจะติดไปด้วย ฉันก็เลยไม่อยากจะไป อ้าว ล่ม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ แกไม่ต้องมาเลยนะ <laughs> แกไม่ต้องมา หยุด <chuckles> แกอยู่ตรง ไหน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือมันก็จะมีแบบเรื่องราวแบบแปลกประหลาด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็คือล่ม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือแบบโดนแคนบ่อย จนแบบ ไม่ต้องเจอกันแล้วมั้ง ก็เจอกันในแชตแค่นั้นแหละ ส่ง ถ้าเกิดว่า อยากรู้ว่า อัปเดตชีวิตใครเป็นยังไง ก็ส่งรูปมาแล้วกัน ถึงแม้ว่าจะอยู่กรุงเทพเนี่ย ซอยข้าง ๆ กันเลย ยังไม่เจอหน้ากันเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือ แบบ แต่ละคนก็มีภารกิจ ธุรกิจ อะไรกันมากมาย ก็เข้าใจนะคะ ด้วยความที่แบบก็รุ่นนี้กันแล้ว แต่ละคน บางคนเขาก็มีลูกเล็ก มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางคนก็ติดงาน อยู่ต่างประเทศ แต่ไอ้คนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ย เจอง่ายกว่าคนในกรุงเทพเยอะเลยค่ะ คนในกรุงเทพนี่ก็เรื่องเยอะมาก ๆ
อืม <chuckles> อืม ครับ <chuckles> <chuckles> ครับผม <chuckles> อืม <chuckles> อืม ครับ ครับ <chuckles> อืม ครับ <chuckles> ครับผม อืม ๆ <chuckles> <chuckles> อันนี้ผมพูดตรงๆ เนาะ ถ้าแบบ ถ้า ถ้า ถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ ผมว่าคงไม่มีวันได้เจอกันหรอกครับ ถ้าแบบ ถ้าเราแบบ ใช่ ถ้าเราแบบล็อก แพลน ขนาดนี้ คือแบบ ว่ามันต้องยืดหยุ่นจริง ๆ เนาะ แพลน นี้ คือผมว่าแบบไม่ได้ต้องบอก อาจจะแบบนัดแบบ ต้องปักธงเลยว่านี่ ปีนี้ อาจจะเป็นแบบช่วงสิ้นปีก็ได้เนาะ ผมไม่รู้ว่าแบบช่วงสิ้นปีจะว่างกันไหม แต่แบบอาจจะปักธงไปเลย ช่วงสิ้นปีคนที่ว่างกัน อย่างเงี้ย จองไว้ล่วงหน้าเลยก็ได้ครับ แล้วก็ อา เหมือนกับว่า ก็ไม่ต้องวันคริสต์มาส วันอะไรเนาะ อันนั้นนี่ อื้อฮือ แพงแน่นอน แล้วก็รถติดแน่นอน อาจจะแบบช่วงวันที่แบบ เออ ทุกคนว่างช่วงใกล้เวลาสิ้นปี อย่างเงี้ยครับ ก็จะมีวันว่างเหลือกันเยอะเนาะ โดยคนทั่วไปอะครับผม แล้วก็ประมาณว่าอันเนี้ยไม่เลื่อนแล้ว อาจจะจัดอลัง ๆ ปัง ๆ ไปเลยก็ได้เนาะ ก็แบบ อ่า พร้อม ไปกันแน่นอน คือแบบถ้าคุณไม่มาก็อาจจะไม่ต้อง อาจจะแบบ เออ ไม่ ก็คือถ้าไม่มาหนึ่งคนอย่ายกเลิก ใช้คำนี้ดีกว่า ก็ ก็ อืม
ค่ะ ก็เลยเป็นแบบ ค่ะ ก็ นั่นสิคะ มันจะมีวันไหน? ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อือ อืม อือ อืม ค่ะ อา อา อันนี้ อันนี้ดี อันนี้ถือว่าดีนะคะ เพราะมันเหมือนเป็นโรคติดต่ออะค่ะ พอแบบคนนี้ แพลน คนนั้น อ้าว ไม่เหลือแล้ว ไม่เหลือแล้ว 10 คนก็เหลือ 4-5 คน เหลือครึ่งหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา มันเหมือนเป็นโรคติดต่อ ค่ะ
อา <chuckles> ครับ อืม อันนี้ก็อาจ อืม อันนี้ก็อาจจะแบบว่าห้ามยกเลิกเลย หรือว่าแบบถ้าไม่ได้จริง ๆ ก็แบบ อา ตั้ง ข FaceTime กันตรงนั้นเลย ก็ได้ ครับผม ให้เขาอิจฉาไป ก็เอาเป็นแนว ๆ นั้นเลย ก็อาจจะแบบ อา อย่างงั้น อา น อาจจะอย่างน้อยก็แบบเพื่อความสุขของเพื่อน น บางทีเพื่อนมันอาจจะมาไม่ได้จริง ๆ อย่างเงี้ย เราก็อาจจะ FaceTime ระหว่างที่เราปาร์ตีกันนิดหนึ่งก็ได้ ก็แบบเป็นเหมือนกับว่าให้มีส่วนร่วม อาจจะต้องถ่ายรูป อาจจะ จะลองถ่ายรูปรวมกัน อะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะถือโทรศัพท์อะไรให้มันเป็นความทรงจำ ไม่ก็ Photoshop เพื่อนเข้าไปอยู่ใน <chuckles> ในรูปเอา อะไรอย่างงี้ก็ได้ ครับผม อืม
อืม อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อ๋อ ๆ เฮ้ย! อันนี้ อันนี้ อันนี้ก็ดีนะคะ โอ้โฮ ไอเดียนี้ดีค่ะ ชอบ ๆ เหมือนแบบ Photoshop เพื่อนไปไว้อยู่ข้างหลัง <chuckles> อยู่บนเพดาน <chuckles>
ใช่ ก็แบบไม่ได้ <chuckles> แต่ผมก็แบบ ถึงแบบ อา จะได้มัน มันจะได้เหมือนกับว่าเราไม่ได้ทิ้งเพื่อนเนาะ ก็คือแบบตอนส่งรูปลงกลุ่ม อะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะแบบแปะเพื่อนไปหน่อยก็ได้ เพื่อนก็อาจจะได้เป็นเรื่องตลก ๆ ด้วย แท เขาก็จะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดที่แบบเขาไม่มาด้วยเนาะ อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะ เพราะบางทีอะเพื่อนก็ไม่ได้อยากแคนเซิลหรอก แต่ด้วยแบบ อา อืม ความรับผิดชอบของผู้ใหญ่เนาะ บางทีมันก็ลำบากจริง ๆ แหละ ก็ผมก็แนะนำเป็นประมาณนี้เนาะ ก็คือแบบ ยืนยัน ยืนยันเลยว่าแบบเอาวันนี้แหละ เห็นวันเอา ล ตกลงกับเพื่อน ๆ อาจจะไม่ต้องแบบล่วงหน้าเป็น 3-4 เดือน อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะ อาจจะเป็น หนึ่ง เดือนที่แบบเป็นช่วงใกล้ ๆ วันหยุด หรือวันหยุดก็ได้เนาะ แล้วก็ อา จัดเลย ก็ถ้าแบบ 1 คนไม่มา 2 คนไม่มาก็ไม่เป็นไร แต่ว่าเอาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ก็เขียนโน้ตไว้เลยก็ได้ครับ ผมว่าเพื่อน ๆ ก็คงเข้าใจแหละ เพราะหลาย ๆ คนน่ะครับ ผมว่าก็ไม่มีใครชอบโดนยกเลิกนัดกันหรอกเนาะ อืม
ใช่ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ เข้าใจ ค่ะ อืม ๆ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อา ค่ะ อือฮึ จริงค่ะ เราก็เบื่อ เหมือนแบบเราก็พยายามอยาก จะ เอ่อ รวม ๆ ตัวเพื่อนมาเจอกัน อะไรแบบเนี้ยค่ะ หรือว่า เฮ้ย! แต่เราก็เคยเก็บตังค์แล้วนะว่าแบบลงขันเลยค่ะว่า ใครจะมาบ้าง ให้โอนบัญ อ โอนเงินมา แต่ว่าเรื่องเงินเนี่ยพวกนี้มันแบบ คือพวกเพื่อนกลุ่ม กลุ่มนี้ แบบบางทีเขาก็แบบ "เออ แกเอาเงินฉันไปเลย ฉันไปไม่ได้จริง ๆ" อะไรอย่างเงี้ย เราก็ไม่ได้อยากได้เงินเพื่อน เอาจริง แต่ว่าอยากจะให้แบบได้ความ มั่นใจนิดหนึ่งว่า เฮ้ย แกจะมากันจริง ๆ นะ อะไรอย่างเงี้ย
อืม อืม ใช่ ๆ อืม ครับ อืม เข้าใจครับ คืออันนี้อาจจะไม่ต้องลง อันนี้อีกวิธีหนึ่งเนาะ อาจจะไม่ต้องลงเหมือนกับว่าลงเงิน แต่ว่าแบบหาร้านที่แบบจองยาก ๆ ก็ได้ เอาร้านที่จองยาก ๆ แล้วถ้าเราจองได้ขึ้นมาแบบถ่ายรูปลงไอจีนี่แบบ คนไลก์ พัน คน แน่นอน อะไรอย่างเงี้ย <chuckles> อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเนาะ <chuckles> อาจจะไม่ <laughs>
ค่ะ ค่ะ อืม อ๋อ อื้อฮือ โอ้โฮ เราจะจองได้ไหมเนี่ย ร้านนั้นเนี่ย โอ้โฮ น่าจะ น่าจะได้ <chuckles> น่าจะได้สัก อ อีก 2 ปีข้าง หน้าค่อยเจอ
<chuckles> ครับ ก็ต้องลองดูเนาะ อาจจะแบบเป็นเหมือนกับแรงจูงใจให้เขาเคลียร์ อืม ๆ เอาหาอะไรที่มันเป็นแรง ไอ้แรงจูงใจที่แบบเคลียร์ตารางได้ วัน เกิดเพื่อนหรือว่าอะไรก็ได้ อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะ วันครบรอบ ไม่รู้ครับ วันครบรอบโรงเรียน หรือว่าวัน อะไรสักวัน อย่างเงี้ย วันที่แบบ เออ ดูเหมือนกับว่าเป็นแรงจูงใจที่ดี ใช่ ก็ ก็เป็น อืม
โอ้โฮ อา อันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีค่ะ อืม เพราะว่า อา อืม ค่ะ อะฮะ อา ก็เป็นกันวันสำคัญ ๆ อา โอ้โฮ อันนี้ก็เป็น คำแนะนำที่ดีค่ะ ดีเลยค่ะ เดี๋ยวจะลองไปคุยกับเพื่อนดูว่าแบบ "เฮ้ย! แกพอจะ" เนี่ย มันจะมีวันเกิดใกล้ ใกล้ ๆ เนี่ยค่ะ วันเกิดเพื่อนคนหนึ่ง ว่า แล้วเดี๋ยวจะลองรวมตัวกันว่าแบบมีใคร อ่า พอที่จะมาได้ไหม ได้เลยค่ะ แล้วก็เดี๋ยวจะไปดูร้านที่คุณบอกด้วยค่ะ อันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีมาก ๆ เลย ถือว่าเป็นแรงจูงใจที่จะอยากให้เพื่อนมากันให้ครบ ก็เดี๋ยวไปดูร้านดัง ๆ ดูซิว่า เอ๊ะ ปลายปีหน้าเนี่ย จะได้ไปหรือยัง น่าจะจองนาน น่าจะจองนานทีเดียว
ครับ อือ ๆ ครับ ครับ ครับ อืม <chuckles> ครับผม ไม่ แบบ เดี๋ยวมันก็โดนยกเลิกปันไป สุดท้ายก็ถึงร้านนั้นพอดีอะครับ ไม่เป็นไรเนาะ <chuckles> อ๋อ ไม่ คล่อง <laughs> โอ้ ผมพูดเล่นเนาะ อืม <chuckles> ครับ ก็ลองดูนะครับผม ก็เอาใจช่วยเนาะ มันไม่ง่ายหรอก แล้วก็พูดตรง ๆ มันไม่ง่าย แล้วก็ผม ผมหวัง ว่า เหมือนกับว่าดาวมันจะเรียงให้คุณเนาะ จะได้แบบมีความสุขร่วม ๆ กันกับเพื่อนสักที ก็เอาใจช่วยนะครับผม อืม
ค่ะ อ๋อ โอ้โฮ ได้ค่ะ อัน เนี้ย ได้ ๆ ๆ ได้ ได้เลย จริง เรื่องนี้มันไม่ง่าย อืม โอ้โฮ โอ้โฮ ขอบคุณค่ะ อืม วันนี้ก็รู้สึกสบายใจมากเลยค่ะ แล้วก็รู้สึกสนุกนะคะที่ได้คุย ได้บ่น ได้ระบาย แล้วก็ขอขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะที่ให้คำแนะนำดี ๆ ที่แบบ เฮ้ย บางคำแนะนำเนี่ยนึกไม่ถึงเลยค่ะ อย่างแบบร้านดัง ๆ ใน Instagram อย่างเงี้ย โอ้โฮ เชื่อว่าเพื่อน ๆ เนี่ย ถ้ารู้เขาก็คงจะอยากมา แล้วก็ถือว่า เป็นแรงบันดาลใจที่ดีเลยค่ะ อันนี้ก็ โอ้โฮ ดีมาก ๆ เลยค่ะ เดี๋ยวจะนำไปปรับใช้นะคะ แล้วเดี๋ยวถ้าได้คุยกันใหม่ เดี๋ยวจะมาอัปเดตค่ะว่า อ่า รวมตัวเพื่อน แล้วก็เพื่อนมากันได้กี่คน อะไรแบบนี้ วันนี้ก็ขอขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ
<chuckles> ครับผม ผมก็เอาใจช่วยเนาะ ก็อาจจะแบบ อะ ช่วย ช่วย หลาย ๆ อย่าง ช่วยแล้ว กัน ให้คนได้มาทุก ครบทุกคนนะครับผม ก็วันนี้สวัสดีครับผม
ค่ะ ขอบคุณค่ะ